É. E e eu acho que, no fundo, eh, a a a gente também tolera um pouco algumas pessoas porque a gente sabe dessa falta emocional que eles têm, né, ou desse é, dessa relação e e aí a gente acaba tolerando um pouco. Mas mas eu acho que sempre vale a pena repensar porque, como eu disse, às vezes é aquela coisa que vai sabe, vai caindo de gotinha em gotinha em gotinha, chega uma hora que eu falo assim: "Escuta! Parou!" Não é, aí eu dá um eh exatamente. Mas
Hum. Tá explodindo, né, já tá transbordando, já. Aham. Mas você sente que, assim, o corte, na prática, é mais é muito mais difícil, ali. Você acredita que tem pessoas que terminam relacionamentos, assim, de amizades ou tudo online, assim, mandando um Zap, <chuckles> mandando uma gravação de voz terminando, m algumas pessoas acham isso uma de certa forma, uma covardia, não fazer e olhando olho a olho, cara a cara, mas, você acha que essas essa esses rompimentos de relações, embora tóxicas, né, porque se durou e virou uma relação é porque ambos, ali, um dia se gostaram, gostaram da companhia um do outro, amizade. Você acha que é mais difícil, pessoalmente, e é mais doloroso, de certa forma também? Uhum.
Aham. <laughs> Ah! Que coisa. É. Entendi. Uhum. É. Romper pessoalmente, você diz? É. É talvez, né, é um é um enfrentamento maior, né. Você vai ter dar explicações, talvez. Você vai ter que lidar com a emoção dos outros, então é né, eu entendo que a mensagem pode ser uma coisa é. <chuckles> A pessoa só tá pensando nela mesma e falando: "Olha, eu vou me livrar disso aqui", né, eh, mas é complicado, né. Eu já ouvi de gente que terminou namoro, também, por mensagem ou gente que foi mandada embora por mensagem. Cá entre nós, eh, eu acho é. É a mas eu acho complicado, né.
Sim. Sim sim. Claro. Uhum. No sim. Esse daí é. Esse daí é a nova era, sabia. <laughs> Eu acho complicado. Assuntos sérios que, tipo, que foram contactados, pelo menos tipo assim, assuntos que começaram no olho a olho tem que finalizar no olho a olho.

É, e olha, eu acho que você comentando, eu fiquei pensando, eu acho que pra mim que eu sou uma pessoa que, talvez, eh eh, sei um pouco dos limites, sei que eu não fui, né, abusada por essa relação nem nada, eh, eu acho que talvez seja diferente de uma pessoa que, eh, lida me pi assim, de uma maneira mais, ah, introvertida com relação às ao ci dela, né. Então, acho que tem muita gente que acaba se sentindo, eh, hã, como se fala isso? Muito vulnerável nas mãos de gente que é tóxica, do jeito que desse desse meu amigo específico, né, então
Sim. É. É verdade, uhum. E já tá tão mal psicologicamente, né, que não aguentaria, por exemplo.
É. É, ou foram muito educadas pra serem, eh, muito cordiais, não não causarem conflito, né, não né, eu acho que é tanta coisa, né, a gente podia falar acho horas sobre esse assunto.
Hum, verdade. Uhum. É, tem tantos é, não, claro, claro, porque o relacionamento tóxico tem aquilo também, às vezes, a pessoa ela tá terminando, porque ela ouve pessoas externas falando "Você tem que terminar com aquilo", mas ela mesmo não acredita.
Uhum. É.
Então, pra ela ser manipulada, e continuar mantendo uma relação et olho no olho talvez seja perigoso, não acha?
É, quando não tem ação, né? Acho que sim, e eu acho e digo mais essa é uma ca um caso de amizade, existem outras relações tóxicas, que são românticas que eu acho que são muito piores, né, fami exato é, o meu caso foi leve. <laughs>
Sim, exato, familiares e tudo. Ai, é verdade. Olha a é, adorei conversar com você, viu, obrigada.
Eu também, até já.